Siyempre malaki 'yung, ah, epekto 'di ba sa pang-araw-araw na buhay ng mamamayan 'yung mabuting pamamahala ng gobyerno, 'di ba? Kapag maayos 'di ba, epektibo 'yung pamahalaan siyempre mas magaan tsaka mas ligta mas ligtas saka mas maunlad 'yung pamumuhay ng bawat isa, 'di ba? La parehas ng kunyari, ah, maayos na serbisyo sa publiko, di ba, madalang madaling makuha 'yung serbisyo tulad ng edukasyon, serbisyong medikal, transportasyon, saka iba pa, so, walang pila sa health center, may libreng gamot, malinis 'yung tubig di ba, ganiyan.
Mm. Mm. Oo tama. Ay, oo, totoo 'yon. Mm. Mm, parang oo Oo, tama 'yon. Mm. Oo, parang wala talagang magiging problema 'yung mama 'yung mamamayan kung gano'n 'yung pino-provide ng gobyerno sa atin.
Mm. Mm. Tsaka uunlad 'yung ekonomiya 'di ba, mas maraming trabaho, negosyo, saka kabuhayan para sa mga tao, 'di ba? Yan, tama, hmm. Oo, saka 'yun may ano siguro may kapayapaan, seguridad, mas ligtas tayong lumabas, magtrabaho ng mamuhay, di ba? Ganun.
Mm, tama. Mm, tama. Oo, walang mga kurakot na binubulsa 'yung pera ng bayan gano'n. <chuckles> Tama. Oo. Mm, tapos walang mga mag magbabarilan diyan sa labas <chuckles> as in as in peaceful lang 'yung mm, peaceful lang talaga 'yung paligid na hindi ka mag-aalala na, "Hala baka anong mangyari sa kay gan'to, ganiyan na wala pa siya sa oras ng pag-uwi niya."
Totoo. Oo, tama na hindi nakakatakot. Mm. Mm, gano'n nga, di ba?